Ờ, có chứ bạn, khi mà bạn ở trên công ty, đúng hông? Thì bạn hãy cố gắng là bạn hãy lập một cái kế hoạch thật sự là nó chi tiết ra, ví dụ như là từ 9:00-9:30 thì bạn sẽ làm việc, ờ, ờ, xem, check tất cả các cái email đi chẳng hạn, rồi từ 9:30-10:00 thì bạn sẽ làm cái gì? Rồi bạn hãy phân chia cái khoảng thời gian cho nó thật là cụ thể, rõ ràng. Và thời gian đó thì bạn hãy, ờ, thay vì là bạn cứ hay để cái điện thoại luôn ở kế bên bạn, đúng hông? Ở trên bàn á, thì nó rất là chia lòng, chia trí mỗi khi mà thấy cái điện thoại nó rung lên, nó báo tin nhắn nè, thì bạn hãy, à, ờ, bật cái chế độ, gọi là, chế độ không làm phiền ở trên điện thoại đó. Xong rồi bạn
Ừm. À, rồi. Ừm, ừm. Ừm. À, đồng ý. Ừm, ừm. À, rồi, ừm. À, chế độ không làm phiền. Ừm.
Ờ, vào trong cặp luôn để mà nó xa cái tầm tay của bạn, thì mỗi khi bạn rảnh á, bạn sẽ không có cái cơ hội hoặc là cũng lười biếng để có thể lấy được cái đó. Thì đó cũng sẽ là một cái cách để bạn giảm cái thời gian sử dụng điện thoại, giảm cái thời gian chia lòng, chia trí ở trên công ty nè.
Ờ, hay đấy. Ừm. Thì mình thấy cách này cũng khá là hay, như bạn nói thì mình cũng nên, gọi là, để chế độ im lặng, đúng không? Và có thể là để xa khu vực làm việc của mình một chút để mình không bị lúc nào cũng nhìn vào cái màn hình và có thể bị phân tâm, đúng không bạn? Và cái khung thời gian ví dụ như là mình, ờ, à, bị phân tâm nhất vào từ 9:00-3:00 chiều ấy thì cái khung này khả năng là mình cũng, ờ, nên cách ly với điện thoại, ờ, ra, và nếu mà Zalo thì mình có thể chuyển sang cái ứng dụng ở trên máy tính trực tiếp thôi cũng được, đúng không? Thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái việc là cứ xem tin nhắn ở trên Zalo, xong đó thì lại, ờ, chuyển qua là, ừ, một số cái mạng xã hội khác trên điện thoại, nó bị phân tâm rất là nhiều, đúng không? Và mình cũng, ờ, thấy là cũng có một số cái bộ môn ấy, ừ, thì là cũng giúp, ơ, tập trung làm việc, ờ, ờ, gọi là là, ừm, tránh phân tâm rất là nhiều, bạn có chỉ thêm giúp mình được không?
Ừm, đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm. Yeah, chính xác đó. Rồi ngoài Ừm.